Oo.
Oh, ‘di ba? Medyo oo.
So, isipin mo ‘no, parang nagiging parte 'yon ng buhay nila araw-araw, tapos biglang gano'n, ‘no? Mahirap talaga 'yon.
Oo nga. Oh, hindi ba sila nandidiri, ‘di ba? Hindi ba sila nandidiri na, yu yung mga dumi nila nando'n na sa sa sa may tubig, na mismon malapit lang mismo sila do'n, at nando'n lang sa likuran ng bahay nila.
Mm. Mm. Baga ‘di ba, parang common sense na lang, parang sila din naman yung maapektuhan, sila din naman yung, um, talagang unang makakaamoy or unang, 'yon nga, maapektuhan. So, dapat naman, ‘di ba, talagang maging mautak, maging, kumbaga, paganahin natin yung tamang mga desisyon sa buhay kasi, 'yon nga eh, minsan, siyempre hindi lang naman tayo yung malapit do'n, meron din namang mga karatig na ah, mga bahay. May mga umaasa din naman sa sa ilog na 'yon na sa ibang pangangailangan nila, ‘di ba? Ayun.
Kaya nga. Oo, tama, ‘no? So, nakakalungkot na makita, na gano'n na, yung mundo natin o kahit, ’no, dito lang sa Pilipinas, ‘di ba? Talamak yung mga, ah, yung pagtatapon ng mga basura kung saan-saan. So, buti nga lang buti na nga lang, do'n sa may Ilog Pasig, ‘di ba, s dati, kung makikita mo punong-puno ng basura 'yon. Pero, tyinaga nilang linisin, ng government, ‘no? Pero, gano'n pa rin ‘no, yu yung mga tao wala talagang disiplina, 'no? Hindi, hindi sila
Mm. Opo. Mm. Oo. Mm. Ayan, ‘di ba? <laughs> ‘Di, parang, ang hirap parang cancer na talaga siyang ano, ‘no? Hirap solusyonan.
Alam mo, hin parang hin hindi sila natututo, ‘no?
Mm.
Kaya tuloy oo.
Pero, ayan po ba oo.
Sige, sige, ano yan?
Ay, sige po. Tuloy niyo po.